Ay, opo.
'Di ba? Kasi, example eh, siyempre sila yung mismong, ah, kayod-kalabaw, eh. Kahit sobrang init, eh, andiyan pa rin sa labas, para makapagbenta o ano, 'di ba? Makapaghanap buhay. Eh, sila talaga yung prone sa heatstroke, na gano'n, 'di ba? Mga sakit, gano'n. O eh, what if, ngayon nagkasakit, o na-heatstroke, di ba? Ramdam na ramdam talaga yung problema, yung dagok sa buhay.
Siyempre. Opo. Totoo po. Opo, opo. Naku. Totoo po yan. Tsaka pa parang kahit sa pam sa mga magsasaka, gano'n po. Siyempre yan talaga, wala mang lilim kapagka nagsasaka ka, 'di ba, talagang rekta yung araw sa'yo.
Oo. Naku. Oo. Init kung init talaga eh.
Opo, gano'n, sobrang init talaga. Kaya, kawawa din po, gi 'yon yung mga nakikita kong, sobrang nakakaapekto sa buhay no'ng tao. Siyempre, kapag sobrang init, tas biglang lalamig, ang iba po
Mhm, o
Yung yung iba naman po, kapagka medyo, maayos-ayos yung buhay, yung ano, afford yung aircon, gano'n po. Pagka sobrang lamig, sa siyempre po naka-aircon malamig. 'Pag lumabas naman sobrang init, ano po ba yung sakit? Basta may sakit din po eh, parang sa baga din.
Aircon. Oo. Ah, parang ano. Para kang, ah, sisiponin, gano'n?

Opo, parang gano'n. 'Di ba po, eh, syempre, kahit pa pa pagka sinipon ka tapos may nakatabi ka lang, naku, magkakahawa-hawa na. So, ayun po. Kahit yung yung epekto po nung climate change, yung paiba-iba ng klima, grabe ang lakas po kahit sa kalusugan naapektuhan po tayo, 'no?
Oo. Oo. Tama, tama. Mm, tama. Pero kasi pagdating din kasi ganyan sa mga climate change na 'yan, sa pagbabago ng klima, eh, siyempre, meron din talaga tayong mga dapat gawin para din talaga makatulong sa na lalabanan talaga yung pagbabago, 'di ba? Yung unang-una diyan, eh, yung mismong ano, ah, pagtatanim ng mga puno.
Mm. Totoo po 'yan. Ay, opo.
Kasi sa ngayon, eh, ako, bihira ko nalang siguro nadidinig yung mga mismong tree planting. Lalong lalo na s lalong lalo na sa mga balita.
Ay, oo nga 'no? Opo, parang
Hindi na gaano. Wala na kaya gaanong mga organisasyon na mismo nag, ah, gumagawa ng mga gano'n. Tsaka pagdating din kasi sa gobyerno natin, eh, ah, hindi din sila mismo tumatangkilik talaga sa mga ganyang bagay.
Oo nga. Ay, opo. Parang opo, pansin ko po yun. Oo nga 'no, kasi po nung mga dati, da nung araw, nung araw marami pong ganyan, 'di ba? Yung parang kapag ka kunyari, sa eskuwelahan, ang mga proyekto ng mga eskuwelahan, mag-te-tree planting kayo ganun. Pero nga
Pansin mo ba? Oo, oo. Oo. Oo, may field trip tapos tree planting, ganun, 'di ba?
Opo. At least nakakatulong. Pero ngayon po, naku, andalang na or parang halos wala na.
Oo, kahit nga sa

Totoo po 'ya
Kasi lalong-lalo na ngayon, eh, sa henerasyon ngayon ng mga kabataan, eh, kung napapansin mo hindi sila nagiging active sa mga ganyang bagay. Lalong-lalo na sa kalikasan. Kasi naka mas naka-focus sila ngayon sa social media, sa teknolohiya, gano'n. So, pagdating sa kalikasan talaga, eh, bihira. Siguro 'yong kalikasan na sinasabi na, ah, ginugusto ng mga kabataan ngayon, eh, 'yong kumbaga, eh, pang-flex, ikang.
Totoo. Oo nga po. Mm. Ay, opo. Pang-flex lang.
Oo, pupunta sa ganitong lugar for, ah, for flexing, sa social media. Pero, pagdating sa kumbaga, ah, ma ah, mai-ambag nila, eh, wala talaga, 'di ba?
Totoo. Oo nga po. Totoo po 'yan, ang pinaka ang ngayon po, ah, ang pinakanakikita ko lang na, gaano parang proyekto ng gobyerno, para sa, ah, pabago-bago na klima is 'yong 'yong straw. 'Yong pinalitan po nila 'yong straw na paper straw. Kaso nga lang parang hindi din naman po lahat sumusunod, sa patakaran.
Oo, oo. Oo, paper straw. Oo. Ako, kasi pagdat oo, pagdating 'di ba, kasi sa ganyan sa paper straw, um, kasalungat yung ano ko Oo, ah, okay naman 'yong paper straw, pero 'yong ginagamit din kasi plastic cups, 'di ba? <laughs>
<laughs> Ay o ay, oo nga po, 'no? Gano'n din po 'no, may plastik pa din
Oo, 'di ba? May plastik pa din. Pero siyempre hindi talaga, mahirap din talagang tanggalin 'yong mga, ganyang kinagisnan na, sa plastik, 'di ba. Pero, at least, man lang
Totoo po yan. Totoo po yan.
Ah, sana, eh, ako wish ko lang talaga ngayon na, lalo na sa gobyerno natin, eh, mas maging active din talaga sa mga ganyang bagay.
Totoo. Hmm. Opo. Sana mapansin po ng gobyerno. Kasi ngayon
Oo, pag oo. Kahit
Mahirap.
Oo. Kahit sabihin nating maraming issue 'yong government ngayon. At least, man lang, eh, sana bumawi sila sa mga ganyang bagay
Totoo po.
Na ako, kung Naku, sobrang liit lang niyan na gawin, sobrang dali lang, eh, mag-i-implement ka lang ng ano, tree planting drive o ano, 'di ba?
Opo. O kaya po parang, per barangay, gano'n. Tree planting po, per barangay 'no?
For example oo. Oo. Oo, pagandahan ng ano, pagandahan ng setup kung paano 'yong pagti-tree planting, tapos may premyo, bawat ano, bawat cities, gano'n. 'Di ba?
Ay, opo. Totoo. Opo. At least, ano may may mga natanim ng puno, nakatulong tayo sa kalikasan. Tapos, may premyo pa po at saka parang, nagka-isa pa lahat na magtulong-tulong, 'di ba po?
Oo. Oo.